Eee, eee, önce anlamaya çalışmak, ben karşı taraf kendini anlaşılmış hissederse dinlemeye daha açık hâle gelir diye düşünüyorum ben.
Aynen, aynen öyle. Bence de.
Değil mi? Eee, yani, eğer bir tümevarımda bulunmak istiyorsan karşı tarafa, eee, birbirinizi iyi anladığınızı göstermeniz lazım birbirinizi. Yoksa havada uçuşmuş sözler olur başka, başka da bir şey olmaz. Ama, eee, bilmiyorum, günümüzde çok fazla bunu yapmaya, eee, insanların niyeti var mı yok mu bilemem. Aaa
Tabii, tabii, tabii, tabii. Kesinlikle. Ya, günül insanlar artık, eee, fikir ayrılığı yaşadığında, çözüm bulmakta çok zorlanıyor artık. Yani, ben onu gördüm. Eskiden, eee, be hani, insanlar daha anlayışlıydı, birbirine daha bir, eee, tahammülü vardı. Eee, yani, bence en büyük neden herkesin haklı çıkmak istemesi burada. Hani, bir yerde iki taraf da ben haklıyım kafasındaysa, oradan zaten, eee, çözüm çıkması çok zor değil mi? Hani, hem egolar devreye giriyor. Eee, bir de insanlar kendilerini ifade er ederken, eee, böyle, ne bileyim, suçlayıcı oluyorlar. Eee, tabii bu da diğer kişide savunma mekanizmasını zaten direkt tetikliyor. Yani, çözümden çok artık orada savaş başlıyor gibi oluyor. Sen de, senin de illaki başına, eee, gelmiştir bu. Hâlbuki biraz sakinlik, biraz da açık iletişimle, eee, bence çoğu şey, eee, çözülüyor aslında.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Çok doğru. Çok doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı.
Değil mi?
Ya, ya, bazen, bazı sorunlar çözülmüyor. Eee, o da çok büyük problem. Eee, ortada sadece bir tartışma kalıyor.
Evet. Tabii aslında soruna da bağlı ama, eee, hayat hayat memat konularında belki evet dediğinde doğrusun, haklısın. Tabii.
Hı hı. Tabii tabii. Eee, ya uzaklaşmak mı, tartışmak mı daha çok, eee, mühim diye soracaksan, bence bir durumu çözmenin, o durumun ne kadar mühim olduğuna bağlı. Eee, ya, bazı insanlar tartışmayı gereksiz bir şekilde uzatır ya. Eee, ya da sen, bence Hı hı.
Hı hı. Evet, evet. Tabii canım. Hani, hiç